Biasa sih aku mem memperkenalkan nama aku dulu ya, Kak, gitu ya. Terus, eee, misalkan orang barunya itu ketemu apa eee, di restoran gitu, kalo restoran biasa sih susah lah kok ke, eee, apa untuk ngobrol ya. Ketemu di kafe deh katakan gitu kan, aku bisa nanya juga, "Oh, kamunya, eee, sering datang di sini?" Misalkan gitu. Terus eee, "Kamu dari kota mana?" Kan kadang-kadang banyak juga dari kota lain tuh, main ke kota yang aku tinggal gitu loh, Kak. Seperti itu sih awalnya. Kan biasanya dengan sendirinya dia akan menjawab dan dari situ kita bisa menggali lebih dalam. Kalau aku gitu.
Mhm. Iya sih. Nah, biasanya, eee, nanya kek eee, nanya dari kota pana gitu ya, berarti ya, pertama kali ya?
Mhm iya, seperti itu.
Mmm mmm, kit Kakak, tapi tipe orang yang senang, apa namanya, eee, memulai percakapan lebih dulu ya, Kak, dibanding orang lain?
Eee, aku soalnya enggak tahan kalau diem-dieman, Kak, sebenarnya, aku jadi biasanya mempelajari, eee, apa, bahasa tubuhnya juga gitu ya, Kak, ya. Misalkan di tempat ulang tahun gitu, eee, kadang-kadang agak susah untuk aku, karena di tempat ulang tahun yang diundang misalkan dari teman-teman, eee, dari teman pihak suami aku, jadi orang lokal ya, kan aku menikah kan dengan orang Belandanya. Nah, itu biasanya teman-teman iya, jadi di acara ulang tahun itu banyakan orang lokalnya, Kak.
Oh, gitu mhm. Oh, Belanda? Oh.
Begitu, heeh, jadi itu agak susah sih. Eee, ya terus terang aku agak-agak yah jadinya kan enggak betah juga, Kak, kalau misalnya diem aja gitu kan. Sementara suami aku, eee, ngobrol tuh ya, cas-cis-cus, ngobrol gitu kan. Nah, eee, walaupun aku senang memulai percakapan, biasanya aku kalau di pesta kayak gitu juga, aku agak sedikit kayak diem, gitu. Nah, aku lihat dulu mana nih yang bisa aku jadi ajak bicara, aku lihatlah gitu kan eee, gerakan-gerakan mereka. Karena biasanya mereka udah saling kenal kan di di acara itu, jadi mereka tuh udah temenan gitu loh, satu sama lain.
Oh, gitu, terus Kakak, gimana tuh? Iya. Iya. Ya, pasti dia iya, bener bener. Berarti Kakak, iya berarti Kakak, kayak menelusuri dulu nih ya, siapa yang kira-kira bisa diajak ngobrol nih. Tapi, pernah enggak, Kak, kan Kakak, tinggal di Belanda nih ya, pernah enggak sih, Kak, Kakak baru mulai percakapan a ada tatapan yang mungkin kurang bersahabat dari negara sana gitu?
Agak susah mhm. Mhm.